อา ถ้าเป็นในแบบนี้นะคะ ลองดูแบบนี้ไหมคะว่า การที่เราตั้งใจทำคลิปเนี่ย เรามีเหตุผลมากน้อยแค่ไหน ในการที่จะขอโทษ แล้วก็ คือจำเป็นไหมน่ะค่ะ ที่จะต้องทำคลิปเฉพาะเลย เพื่อที่จะขอโทษ ถ้าเกิดว่าเป็นคลิปที่แสดงความขอโทษแฟนคลับเป็นส่วนใหญ่ ที่เราอาจจะทำไม่ถูกต้องตามปกติ ที่เป็นแนวทางของช่องเรา แล้วก็แฟนคลับหลาย ๆ คนเนี่ย ก็ให้ความเห็นว่าไม่โอเค แบบนี้เนี่ย การทำคลิป ขอโทษเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่โอเคเลยนะคะ น่าสนับสนุน แต่ทีนี้ถ้าคุณคิดว่า การทำคลิปขอโทษเนี่ยเป็นแค่ทำให้กลุ่มเล็ก ๆ หรือคน ๆ เดียว อันนี้ก็คุณต้องรู้สึกแล้วค่ะว่า อันนี้เท่าที่คุณพูดมาเนี่ยก็ คุณน่าจะรู้สึกใช่ไหมคะว่า การทำแบบนี้มันก็ดูเยอะไปเนาะ ใช่ไหมคะ? รู้สึกไม่สบายใจ อืม
อืม อา ครับผม ครับ อืม โอเคเลยครับ โอเคครับ ใช่ครับ ใช่ มันเยอะไป ร รู้สึกแปลก ๆ ไม่สบายใจ
ใชไหมคะ? อืม ค่ะ
ร รู้สึกว่าผมแคร์เยอะไป เป็นคนที่คิดมากนะครับ คิดมากกับคอมเมนต์ประเภทนี้ อ่า ทำให้ผมหลุด อ่า ได้ครับ เพราะว่าผมหลุดคำขอโทษเยอะมาก อ่า แล้วพอเราแนะนำมาผมก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ
อืม ค่ะ ค่ะ ก็ทำอะไรที่สบายใจดีกว่าค่ะ อืม อ่า แต่คุณเป็นคนจิตใจดีเลยนะคะ การทำคลิปขอโทษเนี่ยแสดงว่า คุณมีความใส่ใจกับแฟนคลับมาก ๆ เลย กับผู้ติดตามมาก ๆ เลยค่ะ
อืม อา ก็ ก็ผมเอาใจเขามาใส่ใจเราอะครับ คือแบบว่า อ่า คือทำ
อือ อืม ค่ะ ดีมากเลยแบบนี้ ค่ะ จะทำให้คุณมีผู้ติดตามได้เยอะมากขึ้นด้วยค่ะ
อา ใช่ครับ ก็คือผมพยายามที่จะทำให้ทุกกลุ่ม ทุกคนเนี่ย คือเขาสามารถที่จะดูคลิปของผมแล้วไม่อึดอัด ก็แบบผมพยายามที่จะไม่ ไม่ ไม่ไปขัดหรือว่าไม่ไปเถียง อะไรพวกนี้ ก็พยายามที่จะขอโทษนะครับ แต่ว่าถ้า ถ้าเยอะไปก็คงจะไม่ดี ก็ มีการแบ่งแล้ว แต่ว่าเขาติผม เอ่อ ไปทางลบมากหรือว่าลบน้อยขนาดไหนนะครับ ก็เดี๋ยวผมลองไปปรับดูนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ย
อือฮึ อา เห็นด้วยเลย ค่ะ ดีมากเลย อืม ค่ะ ค่ะ เป็นแนวทางที่ดีเลยค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการลองปรับดูนะคะ ค่ะ
โอ้ ขอบคุณมากเลยครับ โอ้ วันนี้คุยสนุกมากเลย ผมได้แบบเห็นความ ความคิด ทำให้ความคิดผมเปลี่ยนไปเลย ขอขอบคุณมากเลยครับสำหรับวันนี้ ครับผม ครับผม สวัสดีครับผม
ยินดีมากเลยค่ะ อืม ค่ะ สวัสดีนะคะ